Ага. Ну с другой стороны, подождите, э, чтобы, ам, общение вот до какой-то ссоры не доходило, не не накаляло обстановку. Вы же хороший вариант предложили. Да, просто не спорить. Просто уйти, и сказать мне эта тема неинтересна, а, не могу её поддержать и всё, как бы отойти в сторону. Это же тоже, э, достаточно универсальный
А, да пожалуйста, да не спорьте просто. Да, да, да. А можно и не отходить, просто сказать, что мне неинтересно.
а, универсальный, мне кажется, всё-таки способ, да, чтобы вот общение и продолжилось и Мгм. А часто прибегаете к нему?
Да, да, да, прекрасно. Мой любимый вообще. М, м. Часто, да, часто я всё, что мне неинтересно, я людям говорю, мне неинтересно, я про это ничего не понимаю. И знаете, что, и понимать не хочу. И знаете, что самое удивительное? Люди этого не понимают, они продолжают своё мне рассказывать.
Да. М. М. Мгм. Так. Да. Ага, ничего себе. Хм, интересно. Я думала, что всё-таки
Не, ну есть такие люди. Не все, не все но таких немало.
Э, я, а, та такую фразу люди слышат. Оказывается, нет, да. <chuckles>
Нет. А вы говорите переубедить. Человек даже вот это не готов услышать в лоб сказанное.
Ага. Да. Мгм. А вы прям вот так и говорите, да, что я, э, не хочу на эту тему, мне не Ага. То есть, и я имею в виду, что никакими там не намёками, там, никакими там завуалированными фразами.
Прям так и говорю: мне это неинтересно, я в этом не разбираюсь. И не собираюсь разбираться. Нет, я так и говорю, мне это неинтересно, я про это ничего не понимаю. Ну, давай о чем-нибудь другом поговорим, мне правда совсем неинтересно. А человек продолжает, ему-то интересно.
Ага. Мгм, мгм. Мгм. М. Он на своей волне, да? И он хочет вещать? <laughs> Да.
Да. Да ладно вещать, а то ведь обсуждать на полном серьезе глубоко. "Нет, ну вот ты сама подумай, сейчас я тебе расскажу, как это тебе неинтересно, а сейчас я тебе расскажу".
Мгм. Сейчас я тебя заинтересую, да. <chuckles>
М-да, да, да.
Мгм. Слушайте, так интересно. Вот, м, действительно, сколько людей, столько мнений, столько каких-то вот неожиданностей вскрывается. Потому что, ну, вот в моем круге общения как-то всё м мягче, гибче. Как-то вот, э, не знаю, как будто бы люди лучше слышат друг друга. Не знаю, с чем связано.
Да, согласна, согласна. Э, это связано с тем, что я сейчас вам рассказываю историю о постороннем человеке, а с друзьями у меня тоже, наверное, такого не бывает. Вот, но в целом я таких людей достаточно встречаю.
Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Понятно. Спасибо, что поделились своими впечатлениями опытом. До свидания.
Поэтому, да, спасибо вам. До свидания. Всего доброго.

Мгм. Но она не поменяла своё мнение. Она так и, а, варится в этом.
Она поменяла своё мнение.
А, всё-таки поменяла. А под влиянием чего?
Да, она поменяла своё мнение, в том числе и под давлением моих вот этих вот каких-то многолетних доводов и под давлением того, что раз такие хорошие люди, которые её окружают, не верят в её религию, что этому где-то учат, и вообще, что люди нетрадиционной ориентации такие всемировое зло, то значит она может быть где-то и заблуждалась.
Мгм. Мгм. Мгм. А, ага. Ага. Ну, вот смотрите, всё-таки бывают ситуации Ага. Ну, бывают всё-таки ситуации, когда человек меняет свое мнение. Взу сту очень. Она прям кремень, кремень <chuckles> держалась долго за свое мнение.
Но это прошли годы, между прочим, тренировок. Вот прям 10 лет прошло. Прям 10 лет. Нет, это не это для нее было основополагающим страхом, это для нее было основополагающим жизненно важным, за что она держалась.
М. Мне кажется, надо было ее познакомить с таким человеком, да. Изначально, чтоб она не знала, чтоб она поняла, что это такие же люди, как и мы. И, общем-то, ничего плохого они не делают. Ага.
Она потом познакомилась. Н-да, она потом познакомилась, всё там наладилось. Ну, в общем, да, я к тому, что, э, м м мы не, а, стабильны, но тут должно быть и внешнее желание. Понимаете, если человек с вами агрессивно что-то хочет обсуждать, то это потому, что его это беспокоит.
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Так.
Значит, уже есть сомнения.
А что мы сможем его переубедить. Да, имеете в виду?
Значит у него у самого есть уже сомнения, то это так. Он ищет подтверждения, поэтому он агрессивно всем об этом рассказывает, выдавливая подтверждения из окружающей среды.
А, у него сомнения? Ага. А. Мне нравится ваша мысль, мне нравится. Да, я соглашусь. Мгм. Да. Если я уверен, я спо э, спокойна об этом, м.
М, вот и в этом в э эт в этом же смысле Да, поэтому видите, как я вот уверена, что не стоит никого переубеждать, я и не переубеждаю.
Мне не надо никому ни о чем Ага. Э, д но мне кажется, тут немножко вопрос не, а, в целесообразности переубеждения, а в принципе, да, как, а, дальше общаться с этим человеком, да, как, ам
А никак можно не обсуждать эту тему, избегать ее, сказать человеку, что я другого мнения, мне неинтересно, извини.
Мгм.

М, мгм.
Точно также этот тег может выслушать меня и уйти в свою дальше сторону. Вы, вообще, считаете, что вы считаете, можно вообще кого-то переубедить? Есть ли в этом какой-то смысл, без запроса со стороны переубеждаемого?
Ага. А если мне очень надо переубедить? А, и начиная с того, что <laughs>
Ну, вам надо, вы и переубеждаетесь, ну, как бы вам надо, а ему-то нет, ну, тут такое дело, как бы.
Ага. А, м, это ситуации же могут быть и разные, да. Условно говоря, а вы ко мне пришли, а, за покупкой, ам, что-то вас не устраивает, и вы вот не хотите совершать эту покупку, да. И в моих же, наверно, силах, а, возможностях как-то вот убедить вас: "Да нет, всё замечательно, давайте совершайте эту покупку." <laughs>
Конечно. Ага. Я С покупками очень неудачный пример, потому что я предпочитаю не совершать сильно, со не совершать покупок вообще никаких. Как только у меня возникает малейшие сомнения или попытка на меня давить, я сразу ухожу в твердую уверенность, что это мне не надо. Я- минималист, да, я- минималист, не приду никогда. Вот так вот у меня, так это всё гораздо проще.
Неудачно, да? Почему? Ага. Ам. Мгм. Всё, до свидания, да, приду в следующий раз. Ага, ага, окей. Мгм. Мгм. А хорошо, пример другой приведу.
Да, я понимаю, с родственниками, например, можно там, которые вот, которые там болеют, и им нужно бросить курить или перестать есть сахар, или ещё что-то. Это действительно ваше благополучие от этого зависит. Тут как бы хотелось бы переубедить, но.
Мгм. Да, да. Мгм. М. В дом? Бесполезно?
Но я думаю, что это дохлый номер, да, я в этом уверена на сто процентов.
Хорошо. А если, а, с ситуация родители и дети, да? Дети там против чего-то выступают, прям вот жёстко. А родители
Ну и?
Ну, я не знаю. Ам, м, всё-таки родители несут какую-то зону э, какую-то долю ответственности за благополучие. У меня пока еще слишком маленькие дети и Мгм. А, моих родителей?
Вас хоть раз удавалось в чём-то переубедить? Нет, я имею ввиду вам, ваших родите чтоб ваши родители переубедили вас.
Ух! Я, наверно, всё-таки в чё в чём-то соглашалась. Думаю, что да. То есть, н э, а. А вы нет? Пр прям всегда жёстко. Я решила, всё так и будет, да?
А я нет. А я, э, ну, нет, э, я могла прогнуться, потому что есть определенные некоторые внешние условия, да, как только они отходили, я сразу выгибалась обратно. Ну, то есть, ну, меня ни в чем переубедить не удалось. Более того, я считала всегда, долгое время, вернее, что я умная, что я лучше знаю и так далее, пока сама не, э, наляпала того, чего не стоило бы, <laughs> пока не набила своих шишек, так скажем.
Ну, вот <grunts> ага. Так. Мгм. Мгм. Да. Да. Ага. Ага.